Ai, assim, depende, né, eu posso se se se eu estou tomando, eu tento tomar rápido. Eh, estou ali com um copo na mão, mas se eu tenho outras coisas para fazer, ele fica um pouco esquecido. Aí depois eu tenho que voltar lá e tento tomar frio, mas frio eu não gosto muito. Não.
Tá. Uhum. Certo. E você não reaquece?
Não, eu jogo fora. Aí depois eu faço outro, não sei se ele perde propriedade, eu não sei como funciona, mas como eu estava te falando, eu eu comecei eu <clicks tongue> me forcei a tomar mais porque eu estava tendo um problema digestivo.
Tá. Ué. É, também não. Uhum. Hum.
Sim. E aí, que acontece?
E e você achou que ajudou?
Eu achei que ajudou, ajudou também a alimentação, porque eu cortei muitos alimentos que estavam me fazendo mal e eu não sabia. Eh, lentilha, feijão, leguminosas em geral, brócolis, couveflor e eu eu não eu não tinha noção que me fazia tão mal, mas quando eu comia eu ficava assim, sabe, com aquela sensação pesada, no n de inchaço, hum.
Tá. Uhum. Certo. Tá de inchaço, né, tá Você acha que é por quê? Porque parece que tudo que você falou é meio que fibra, né, você acha que é por causa da fibra em si? Ou outro Hum.
Pode ser. Eu eu, hum, eu não sei. Não sei se algum médico poderia me dizer isso, já me falaram que
Ou talvez o seu organismo mudou, né, porque conforme vai passando a idade, os o organismo da gente muda, né, o metabolismo, enfim, tudo.
Sim. É.